Já pegava uma camiseta para mim, ele falava ó de algodão.
É, então é gracinha, está ótimo. <laughs> Está ótimo, ainda te ofereceu um colchão caro, está ótimo. <laughs>
Hum, é não sei. Como?
Ainda te ofereceu um colchão, né, está bom.
Ofereceu nada, ele ele é que ele achou que devia ser um colchão da IKEA de 150 por isso que ele
É. Ah tá. E
que ele ele quis meio que pagar de assim: “Ai, você está se estressando por causa de um colchão”, entendeu. Mas eu fiquei bem irritado, porque assim eu já estou comprando coisas novas para o meu quarto aí ele vai lá e
Aham.
Hum, e danifica logo o o principal.
O principal, né, ah mas foi sem querer né com certeza. E o que mais você usa hã?
Foi, foi sem querer foi sem querer. E aí depois e Então, s só continuando
Chandon, Feng Shui, tudo escuro, e o celular você usa?
Aham. Ah não o celular é uma hora antes eu já gosto de parar de usar, sabe. Uhum.
De noite. Parar de usar, você desliga o celular ou você, eh, desliga as notificações ou como é que é?
Eu coloco eu desligo a notificação, depois eu só vejo quando eu acordar, eu não eu não sou contato de emergência de ninguém, então eu durmo tranquilo.
Ah, entendi. Aham. E a alimentação você mudou?
E também Alimentação, olha, eu eu tento fi eu tento ficar umas 2 Ah não, café eu só tomo de manhã, se eu tomar café, eh, à tarde, por exemplo, aí eu já não durmo, você acredita?
É, de você não tomar café. Aham. É isso. É, é eu também não.
Então eu sou assim.
Não, não estou.
Não posso tomar café.
Nem café, nem refrigerante, Coca-Cola e Pepsi principalmente, e nem chocolate, você acredita?
Uhum.